Sim, exatamente. E aí foi uma coisa que, na época, assim, eu acho que eu acabei amadurecendo, tipo me ajudou um pouco, mas prejudicou bastante a muitas outras pessoas, sabe. Teve outros amigos meus que, eh, não se se sentiram muito bem, até trocaram de colégio porque o clima era assim muito muito competitivo e cada um tem uma idade, cada um amadurece no seu tempo, né. Então, nem todo mundo vai conseguir se adaptar ali. Mas Sim.
Que bom. Uhum. Exatamente. Então, existe pessoas como você que que, né, tem essa s de correr atrás, de falar: "Não, eu vou provar pra você que eu não sou o eu vou estar entre os 20," né. Então, você vai atrás, mas tem outros que acontece que você falou: acabam desistindo, acabam mudando para outro colégio. É muito triste isso.
Sim. Aí diga. Mas é. E aí a minha sorte foi realmente que eu fui 100% influenciado por esses meus amigos, no total assim, né, que andava junto são 5, ti tinha 4 amigos e esses 4 amigos, todos eram muito inteligentes, muito, a ponto de tipo um, no último ano, conseguir uma bolsa de estudos pra estudar nos Estados Unidos, pra fazer High School lá foi aí ele acabou que eu fui que Não, muito, muito. Acabou que eu fiquei tão assim, admirado pelo que ele conseguiu, que quando eu entrei na faculdade, o meu foco era morar fora do país. E, hoje, eu moro na França com a bolsa de estudos que eu consegui dentro da faculdade.
Uhum. Olha. Olha, que legal. Ó, isso é difícil. Uhum. <laughs> Tu? Ai, que legal! Parabéns pra você. Olha o teu esforço deu frutos. Muito legal.
Sim. Obrigada. <laughs> Sim, e eu tenho e eu falo com eles muito assim. Quando a gente faz a gente sempre combina quando eu volto para o Brasil e esse amigo agora está morando na Inglaterra. Então, a gente sempre combina de todo mundo estar junto na mesma época que eu e ele vai para o Brasil, né. E eu sempre, quase quase todas as vezes eu sempre agradeço a eles, quando a gente está junto assim, sabe, porque foi muita influência deles, muita influência deles.
Uhum. Olha. Mas é bom, boa influência, né. Claro, di dizem, né que eh, fala assim: "Ah, com quem você an me diz com quem que você anda, que eu direi quem você é". E é verdade, porque se você estivesse
Não, é muito verdade.
com outros que, né, até fogem do colégio, diz que vão para o colégio, mas daí não vão. Daí você acabaria fazendo o mesmo, né, e não estudando. É, e f tem que esc tem que ver com quem anda eh, não é que escolher, mas ver a tua tribo, né. Onde você realmente se sente bem. Isso f pra você foi bom. Hein, eu fiquei curiosa: que que você está estudando na França?
Exatamente. Não, exatamente. Diga.

Exatamente, exatamente, e era era muito por isso assim que eles queriam, sabe. E pra mim foi muito bom, porque eu ainda tinha um francês muito, tipo assim, muito fraco ainda. Então, porque eu tipo aprendi muito rápido, senão é porque né não, na verdade eu já tinha feito inglês no Brasil e quando eu soube- soube da oportunidade da bolsa, eu só tive assim uns 3 meses para estudar e para ir já, para fazer a faculdade, então eu assistia a aula em francês e só no último ano que foi inglês e francês, mas no primeiro foi tudo em francês. E aí foi muito bom para mim isso, porque eu consegui desenvolver muito rápido. Mas enfim, aí teve essa análise, né, eh, no final do primeiro ano eu recebi uma carta de aceite deles, aí eles falavam: “A gente, eh, olhou o seu comportamento, a gente olhou o seu nível de francês que aumentou muito rápido, os professores notaram isso”, porque a gente tinha aula prática, né. E nas aulas práticas eles anotando sim, sim, e aí eu fiquei assim pasmo depois porque eu fiquei pensando: “Nossa!”, se eu tivesse feito a se eu fosse uma pessoa que era muito desligada e tal, poderia ter feito um monte de besteira assim, sei lá, eu poderia até às vezes dormido na aula porque tipo dá muito sono mesmo às vezes. Porque você está em outro idioma, né, mas não consegui me manter bem.
Aham. Uhum. Estaria fazendo inglês. Uhum. Uhum, olha. Oh. Menino. Uhum. Olha. Aham eles estavam ali analisando tudo. Uhum. Uhum. É sim, hum. Claro que a você tem que você tem que estar com as antenas assim super ligadas né não pode perder nada.
Sim.
Olha muito muito
Aí foi isso, a influência dos meus amigos me trouxe pra cá. <laughs>
muito legal a tua história a viu e de superação né você achava que você estava ali embaixo e olha onde você f chegou parabéns.
Sim. <chuckles> Obrigado, viu. Muito bom conversar com você.